Exactement et tu as tu as pas qu'un seul client aussi. Donc tu es obligé un peu de bouger.
Ouais. Ouais, ça peut être un peu un peu relou de de d'aller au travail tous les jours, heu: «Bonjour Linda, bonjour, heu, Jacqueline, heu, oui, comment était le week-end? Très bien.»
Oui. D'un côté, c'est bien parce que, heu, bah tu peux nouer des des relations, heu, assez fort avec des collègues. Mais heu, d'un côté, heu, tu pendant 5, pendant 6, tu vois les mêmes personnes. Pour certaines personnes, ça peut être
Ah oui, <exhales> bien sûr. Il faut jouer au au loto, on peut jouer au bingo tous les dimanches.
Ouais.
On peut voir, heu
Mais heu, il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer quoi.
Ouais, moi j'ai j'ai toujours eu du mal un peu à vraiment tisser des liens, hem, <smacks lips> j'ai surtout travaillé aux États-Unis après, heu heu je suis quelqu'un d'assez social, mais dans l'éducation par exemple, heu, je travaillais avec des gens assez jeunes et puis, heu, bon, c'était un environnement assez informel quand même. Parce qu'on travaille un peu aux horaires, heu, assez cool et puis, heu, on crée nos propres leçons mais ouais, c'était c'était un peu dur de, heu, de de même choper un un un Instagram <laughs> juste pour faire genre d'être d'être copain quoi, tu vois? <chuckles>
OK. OK. Ouais, <chuckles> beh j'imagine bien. Mais heu, dans quelle mesure? Heu, OK, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Ouais, pardon, tu dis quoi? J'ai attends de je t'ai mal entendu, heu
Ah non, non, j'allais te poser une question, mais on on a parlé de ça.
Ah! D'accord.
Mais heu mais ouais, c'est important aussi de de changer tout le temps, de bouger.
OK. Bah heu, ouais tu me de ouais. Hein, hein.
Parce qu'une vie monotone, c'est en fait, c'est pas fait pour les humains, je pense.